Ừ, đúng, đúng, rất là ghê luôn á. Ờ, mình nghĩ rằng chỉ cần đấm bóp bằng tay thôi là đủ rồi. <chuckles>
Ừm. <laughs> Đúng rồi, bởi vì cái đấy là cũng không gây ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe. Cái nói chung, ư, kiểu, đấm đau thâm mắt c một tí, hoặc là thâm, ưm, ơ, thâm thâm, ơ, thâm thâm người một tí thế rồi sau nó khỏe hết lại hết thôi. Còn, à
Ừm. Ừ. Ừm, có những cái lần nào mà á về mâu thuẫn như nhưng mà vẫn làm hòa được hông? Hay là có những lần nào mà cấm nhau một cái là không bao giờ nhìn mặt nhau hông?
Đúng rồi. À, thì cũng có đấy, bởi vì, à, ừm, thực ra thì là phải trừ những cái trường hợp ví dụ như, kiểu kiểu, mâu thuẫn đến, kiểu, mức không thể giải quyết được ấy. Thế còn là như tớ, đỡ tớ từng ví dụ như là hồi cấp tớ nhớ là hồi cấp 1 thì tớ cũng đánh nhau với nó, nghi là thằng bạn của tớ đi, hồi cấp 1 tớ cũng nãy mới kể, đánh nhau vì dành đồ chơi của nó đi. Nhưng mà, kiểu, tớ thấy, kiểu, đánh nhau xong, ờ, tớ cũng thế thôi. Sau lại tự nhiên lại cuối cùng lại bây giờ là lên cấp 2 tớ lại tớ với nó thành thành bạn thân của nhau luôn. Và đến khoảng và từ khoảng thời gian đó bây giờ là v hai đứa vẫn chơi với nhau. Thi thoảng lại nhắc về kỷ niệm "Ngày xưa tao đấm mày đấy." <laughs> Thì nó cũng thế, nó bảo là "Ngày xưa hai thằng cũng đấm nhau hòa nhau."
Có hả? Ừ. Ờ. Ờ. Ừ. Ừ. Ừ. Đồng ý, đúng rồi. Wow! Ừ, có khi là nhờ cái nắm đấm đó. Ừm, nhờ cái nắm đấm đó mà là bạn nhau tới giờ.
Ờ, đúng rồi, chuẩn, chuẩn đấy.
Nhưng mà mình nghĩ nha, mình nghĩ nha, chắc là hồi cấp 1 đánh nhau cái lực cũng nhẹ hơn á. Ừ, thì sau này, à, có cái lần nào mà mâu thuẫn mà mất luôn tình bạn không?
Ồ, thì mâu thuẫn về mất luôn tình bạn thì tớ thì cũng đã từng có một cái mâu thuẫn đấy. Thì cái lần đấy là, kiểu, nó cũng không phải là à, ừm, tớ cũng không biết là cuối cùng nguyên nhân do ai lúc đấy nữa. Tớ kể với cậu là cái hồi, à, sinh viên ấy thì là tớ đã từng bị mất trộm một cái, a, máy tính ở trong phòng. Thì lúc đấy giữa đấy là lúc đấy là phòng lúc đấy phòng của tớ chỉ có 2 người thôi. Thì lúc đấy là tớ cũng không biết là cà ờ, ờ, đúng rồi.
Ờ. Ôi. Ừ. Eo ơi. Ừ. Ừm. Đúng rồi, mà thời sinh viên thì có giá trị nhất là cái máy tính luôn mắc, đúng hông?
Trời ơi, cái tài sản, ưm, tài sản bố mẹ cho với cả tài sản để tích lũy cho bao nhiêu, quý lắm cơ cậu ạ. Nhưng mà lúc đấy là tớ bị mất, cho nên là tớ cũng không biết là là có phải là bạn cùng cùng phòng của tớ lấy hay không? Cho nên từ đấy tớ với nó cũng xảy ra mâu thuẫn. Nhiều lúc tớ bảo: "Thôi, nếu mà mày lấy thì có gì mày cứ bảo với tao đi, t tao có thể tao có thể đi, ơ, xin bố bố mẹ các thứ, tao bỏ qua cho mày được." Nhưng mà không, cậu ấy cứ khăng khăng chối là không có. Mà thực ừ, cơ bản tớ cũng không có bằng chứng cụ thể, nhưng mà cái khóa phòng lúc đấy tớ chỉ nhớ là tớ có khóa phòng, mà đến lúc tớ về thì cái khóa vẫn còn nguyên, mà máy tính lại mất thì tớ không còn nghi ngờ ai được nữa ấy, không biết nghi ngờ thế nào được nữa. Cho nên nà cho nên từ đấy tớ cũng không chơi, tớ chuyển ra ngoài luôn, tớ không chơi với người bạn đấy nữa.
Ừm, cái tài sản lớn nhất. Đúng, đúng, chính xác. Hiểu, hiểu. Ờ. Ở qua, đúng hông? Ừ. Ừ. Ừ. Ừ. Ừ. Ưm, ừm. Ừ, thật sự thì Đúng rồi, thì thật sự cái trường hợp đó không nghi cũng hông được, đúng hông? Nếu mà tin tưởng cũng hổng được luôn. Ừm. Ừ.
Chuẩn, chuẩn đấy. Ừm, <chuckles> nhưng nó tự nhiên có một số cái vị trí khác. Thế còn sao, cậu có từng, kiểu, mâu thuẫn xong là có hòa giải được không hay là có chơi với nhau được nữa không?
Buồn hen? Ừ.

Đúng rồi đấy, bởi vì, cái việc, ờ, cái, kinh nghiệm giải quyết mâu thuẫn của mình khi mình còn trẻ thì chắc chắn không có lớn bằng bây giờ. Nó không được, kiểu, ừm, kiến thức nhiều kiến thức như bây giờ, đúng không? Ví dụ bây giờ mình có học, mình có ví dụ có người lớn rồi mình trưởng thành rồi, thì mình biết, cái, ờ, việc giải quyết như thế nào tốt nhất. Ừm, ừm. Nếu vẫn ồ.
Đúng. Chính xác, chính xác. Đúng rồi. Ừ, đúng, với lại á bây giờ cuộc sống nó có nhiều vấn đề á, đôi khi mình hiểu rằng, cái, vấn đề hồi thời điểm còn đi học á, nó là một cái gì đó rất là nhỏ, còn thời đi học á thì cái chuyện đó rất là lớn. Ừ, trẻ trâu, đúng hông? Ừm.
Ồ, thế à? Ồ. Rồi, đúng rồi, chuẩn, chuẩn, chuẩn. À, chuẩn. Ồ, đúng rồi đấy, bây bây giờ, cái, việc đấy đúng rồi, cái đấy nếu mà, kiểu, so sánh với, cái, ơ, mâu những, cái, bây giờ thì chưa là gì cả, nó chỉ là cỏn con còn con thôi. Nếu mà, kiểu, bây giờ mình bây giờ mà mình có gia đình mà mình con mình mà bảo như thế mà bảo thôi mày tự giải quyết đi, tao cũng lười, tao không đả động gì đâu. <chuckles>
Đúng, đúng, đúng. Ừ, đúng rồi, đúng rồi, chính xác, có nghĩa là bây giờ mình nhìn tụi nhỏ mà nó mâu thuẫn á thì mình nghĩ chuyện nhỏ xíu xìu xiu.
Chuẩn, ừm. <laughs> Rồi.
Còn, ờ, còn lớn rồi thì có những cái mâu thuẫn mà ảnh hưởng đến tài chính nè, ảnh hưởng đến các mối quan hệ, ảnh hưởng đến công việc, cái đó thì mình thấy nó mới là mâu thuẫn lớn.
Chuẩn. Đúng rồi. Ừm. Nhiều cái nhiều cái phải lo, nhiều cái phải nghĩ hơn.
Đúng rồi, và nó khó có thể xử lý hơn rất nhiều.
Nó, đúng rồi, ừm, đúng, nếu mà theo cậu thì bây giờ nếu mà cả giả sử chúng ta có những, cái, mâu thuẫn, thực ra mâu thuẫn bình thường thôi, như, kiểu, cậu mâu thuẫn, kiểu, chọn, ừm, chỗ đi chơi này, xong chọn chỗ, kiểu, du lịch các thứ này, mà nếu có mâu thuẫn thì giả sử đấy thế, thì chúng ta có nên giải quyết như thế nào? Có phải là vùng vằng bỏ nhau luôn, hoặc là, kiểu, à, kiểu, ví dụ như, kiểu là, đường ai này đi không?
Ừm. Ừm. Ừm. Ờ. Ừm. Ờ, ờ. Ừm, chắc chắn là không rồi. Ừ, chắc chắn là không rồi, ờ, cũng tùy, có nghĩa bây giờ thì mình, ờ, già già dặn hơn thì, à, tùy tùy đối tượng ha, ví dụ như, ờ, với những bạn trai của mình á thì, ờ, mình sẽ không nhường tụi nó, nhưng mà với những đứa bạn gái của mình á thì mình sẽ nhường. Cho nên khi mà mâu thuẫn xảy ra
Ờ. Ừm, chuẩn chuẩn. À. À. <laughs> Tức là vẫn, ờ, tùy vào phân biệt vào vào vào vào vào đối tượng mâu thuẫn, đúng không hả cậu? <laughs>
Đúng rồi. Đúng rồi. Chính xác, vì, ờ, ừm, con trai mình cảm thấy rằng là dễ bỏ qua hơn cho nên khi có đôi khi, ờ, cái, điều đó là mình cố tình, còn con gái á thì, à, suy nghĩ nhiều hơn á, cho nên, ơ
Ờ. A. Chuẩn, chuẩn.

A! Đúng rồi.
Mình cũng hạn chế làm cho người ta
Đúng đó, bởi vì Ờ, ờ, hạn chế, đúng không? Đúng rồi đó, bởi vì đúng á, kiểu, nếu mà tớ là con trai tớ sẽ biết, ví dụ như tính cách của con trai, kiểu là, xuề xòa cũng như nhiều khi thoải mái, ví dụ như nó vèo một phát nó mới xong, ơ, xong qua luôn, thôi, cũng chả bao giờ tính chấp nhặt với cả với chị em làm gì. Nhất đối với các chị em nhá, luôn luôn được ưu tiên luôn, kể cả, kiểu, lúc đấy có gì, cho dù gấp rút đến đâu, có mâu thuẫn đến đâu nữa, nhưng mà sang hôm sau nếu mà, kiểu, kiểu, cậu tự nhiên cậu lại bình thường với tớ, thì OK tớ cũng lại bình thường lại thôi, tớ cũng chả nhớ gì nữa, thậm chí tớ không bao giờ nhắc lại nữa lần đấy luôn, quên luôn, quên nhanh cực kỳ luôn ấy cậu ạ.
Ừm. Ừ. Đúng, đúng xác. Ừ, ừ. Đúng rồi, chính xác. Cũng không nghĩ nhiều, ừ. Đúng. Ừm. Ừm, đúng rồi, ừ. Đúng. Chính xác, chính xác và với lại đôi khi á, ưm, nhìn cái sự tươi tắn á, cái sự vui vẻ á, có thể bỏ qua hết mọi chuyện, tại vì những cái chuyện đó nhỏ mà. Đúng rồi, nhưng mà con gái với con gái á thì đôi khi, a, thấy nhau thôi cũng đã không ưa nhau rồi. Cho nên, a, mình cũng hiểu cái th lý đó và mình hạn chế, ừm.
Ừm. Chuẩn. Chuẩn, chuẩn nha. <chuckles> Chuẩn, chuẩn nha. Đúng rồi. Đúng thật. Mà mà các bạn tớ hay trêu, ơ, trêu nhau là bình thường không sợ ai ghét, chỉ sợ ai đứa nào mà ghét lâu ghét dai, thù thù lâu nhớ dai đó thôi, sợ nhất những cái người như thế thôi. Chứ còn, kiểu, ví dụ như kiểu thôi thoải mái, ù một phát, ù một phát xong thôi lại hết, rất chi được quý luôn, mọi người nhiệt tình.
Đúng, đúng. Ừ, đúng, đúng, đúng. Ừ. Ừm. Ừm, nhưng mà nếu mà gặp, ừm, những người bạn như vậy á thì mình nghĩ là rất đáng trân trọng á ha?
Ồ, chuẩn, chuẩn đấy, bởi vì họ cũng trân trọng, họ cũng biết về mình mà, họ cũng thoải mái. Nói chung là, kiểu, không ghim lâu. Nếu mà, kiểu, mà ai ghim lâu thì thôi tớ sẽ tớ cũng sẽ chắc cũng không dám chơi, không không dám xảy ra mâu thuẫn gì với họ luôn.
Ừm. Đúng. Đúng, đúng. Mình cũng vậy á. Đúng, mình cũng vậy, tại vì để bụng lâu quá thì đau đầu, đau bụng thôi chứ đâu có để làm gì đâu, đúng hông? Ừm.
Đúng rồi, nếu mà càng tức nhiều thì càng mệt mình, nếu mà, kiểu, giả sử tớ ghim một người nào đó lúc nào tớ phải nghĩ: "Ôi! Người này thấy ghét nhỉ?" Xong hôm sau lại nghĩ lại, hôm sau nghĩ lại nữa. Trời ơi, thế không bao giờ hết được!
Ừ! Đúng. Chính xác, hao tổn tâm lý, ừm, mình cũng vậy. Ờ, cảm ơn bạn rất là nhiều về cái góc nhìn của bạn khá là thú vị. Ờ, ừm, mâu thuẫn theo những giai đoạn. Cảm ơn rất là nhiều nha, bye bye.
<chuckles> Chuẩn luôn. Ồ, ồ, c ô kê, cảm ơn về những chia sẻ của cậu nhá. Ô kê, ô kê, chúc cậu buổi tối vui vẻ nha. Bye bye.
Ừm, bye bye.